बिल्कुल, देखिए भारत मुझे लगता है काफ़ी सामर्थ्यवान एक देश है इन चीज़ों में, तो जिस तरह से आप अगर मैं एक उदाहरण दूँ तो जिस तरह से कोरोना का वैक्सीन देख लीजिए आप, कितना जल्दी भारत ने बना के तैयार किया था और और दूसरे देशों को भी अ, जो कहते हैं कि एक्सपोर्ट किया था। दूसरे देशों को भी तो अ, मतलब काफ़ी ज़्यादा देशों की मदद करी तो आप खुद चाहिए कि अगर, कोई भी ऐसा मौका मिलता है अ, हमारे देश को बनाने का कुछ किस तरीके की चीज़ें, कि सिटीज़ के लिए एमआरआई मशीन, तो मुझे लगता है ज़रूर इस क्षेत्र पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और पहले से ही वैज्ञानिकों ने, इतनी ज़्यादा हाइली टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बना चुके हैं, कि मेडिकल के क्षेत्र में आप देखें कि जो वैक्सीन बनाई हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई हैं। तो उनके द्वारा तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल ऐसे रोग हैं, जो कि जैसे हेपेटाइटिस के आप देखें आप कि उसकी वैक्सीन बन चुकी है। पोलियो को, चेचक को, है ना? ये बीमारी तो मुझे लगता है लगभग खत्म ही हो चुकें हैं।
जी। हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ जी। हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी। बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल।
तो, ये एक वैज्ञानिकों द्वारा एक बहुत बड़ा कदम है और अभी आप देखें कि जीन टेक्नोलॉजी द्वारा जो अ, मतलब कैंसर सेल्स को एक खत्म करने की बात की जा रही है। एक स्टेम सेल्स जो ब्लड कैंसर में काफ़ी ज़्यादा अ, वो करते हैं तो, मुझे लगता है कि बिल्कुल जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैज्ञानिकों काफ़ी जा ज़्यादा योगदान रहा था और कोई चीज़ आप बत बताना चाहें?
जी। हाँ। जी। हाँ। जी, जी।